<giggles> Allora <chuckles> io sono estremamente claustrofobica. Rido perché, mhmm, n ne ho tantissime in realtà di ansie, quindi cioè proprio di paure che poi mi provocano, uhm, questo disagio e quindi sono estremamente claustrofobica, ma al punto di non andare in treno, uhm, in autobus, uhm, quindi, vabbè, l'aereo non esiste proprio, perché soffro anche di vertigini. <chuckles> Poi
Oh. <chuckles> Ci sta. Okay. Okay, quindi ci sono varie cose.